Oye, para ti, ¿cuáles son aquellas acciones, sencillas que tú recomiendas para reconectar con otros?
Eh, yo creo que fluir de manera empática, pero creo que para reconectar, eh, el factor tiempo es importante.
Ujú. Okey, okey. Entonces, el factor tiempo, o sea, y de manera empática e es y pu bueno, el factor tiempo es importante, mencionabas. Y, pero, ¿por dónde empezarías, si alguien quiere reconectar con un amigo, o un familiar, con el cual lleva mucho, mucho tiempo, sin hablar con esa persona?
Sí. Saludándolo eh, haciéndole saber que quieres saber cómo se encuentra, cómo está. También depende el contexto, ¿no?, de lo que hay detrás, eh, para que para que se tenga que reconectar, o sea, ¿qué fue lo que perdió esa conexión?
Ujú. Okey. Sabes saber, o sea eh, tú mencionas el tema de que a la mejor fue un distanciamiento natural, por temas de trabajo, a lo mejor se van a otras ciudades, y y y la vida, o también
Ajá. Claro, y eso puede ser más ligero, ¿no? O sea, de, ay, ¿cómo estás?, hace mucho que, que no hablamos, porque también ha sido de un lado y del otro, ¿no?
Más ligero, pero ¿Cómo estás? ¿Cómo te ves? Dice, así. Per pero pero lo mejor ah sí. Pero a lo mejor, puede haber quizá un malentendido, digamos, eh eh, en una fiesta, o o o déjate una fiesta, a lo mejor un tema ahí, que que se vieron y de repente tú dijiste una cosa, él dijo otra, y a la mejor se caldearon los ánimos y se se se separaron. Entonces, bien comentabas el tema de depende el contexto. En en particular, no sé si puedas, o si quieras comentar algo, donde a la mejor hubo una ruptura, y después se tuvo que reconstruir, o a la mejor un distanciamiento natural, pero, ¿puedes contar alguna anécdota breve, de cuándo tú mismo reconectaste con alguien, y cómo funcionó y qué fue lo que lo hizo funcionar?
Claro. Sí. Ujú. Claro. Claro, eh, mira, te puedo contar sobre un caso familiar, eh, de la mamá de mis primos, mi tía política, eh, ella falleció hace 2 años, ya era mayor, pero a mis primos les pegó mucho. Yo soy hija única, entonces, mis primos para mí son mis hermanos de vida, ¿no? Son 4, los 4 son tipazos, pero son sumamente emocionales, impulsivos. Eh, entonces, cuando yo vi esta situación que se venía, yo me ofrecí para mediar entre ellos, eh, ante la situación de mi tía, y sobre todo porque tengo bastantes conocimientos de medicina, que me gusta mucho, y además tengo muchos contactos de amigos, muy, muy amigos míos, médicos de distintas especialidades.
Ajá. Ujú. Claro, claro. Así es. Mm. Ah, okey, okey.
Y ellos siempre han confiado en mi criterio, ¿no? Entonces, yo les hice saber que yo me ofrecía a llevar la batuta, porque se iban a terminar matando entre los 4.
Sí. Y y y m y y me y mencionas que ellos, debido a tu criterio los 4, te dieron, o sea, te dieron esa esa chance por así decirlo: "Okey, lleva tú la batuta y confiamos en tu criterio".
Y, que Ajá. No, y con el agradecimiento, ¿no? O sea, porque dijeron: "Sí, tienes toda la razón, esta situación nos va a matar a los 4, y y nos vamos a terminar dando horrible, entonces, agradecemos mucho que lo hagas", ¿no? Pero, obviamente, fue sumamente desgastante, eh, sí les hice saber que yo iba a llevar la batuta solo, y exclusivamente con los temas que tenían que ver con el bienestar de mi tía, y lo de lo que ellos tenían que hacer, ¿no?
Eh, perfecto, perfecto. Ujú. Ah claro. Sí, sí fuiste sí fuiste sí fuiste firme, clara en en el en el específica. Eh, esta es la expectativa, estos son los puntos, y y que todos, y y dijeron, es es esa fue una acción sencilla. Entonces, para que tú, pero ya y ahí, ¿cómo fue que reaccionaron?, ¿cómo f cómo fue, eh, lo que ocurrió?
Y específica, o sea, yo Ajá, exacto. No, ellos lo superagradecieron, pero te digo, obviamente, por sus mismas formas de ser, no faltó el que vino a contarme de que se peleó con la hermana, porque la hermana consideraba que no era así, pero entonces el hermano le dijo. Entonces volví a hacer otra junta con todos, y les dije, les dejé muy claro que yo solamente voy a intervenir en temas que tienen que ver con el bienestar de mi tía, y de lo que cada uno de ustedes puede hacer, ¿no? Si tú y tú están peleados, ¿no?, no importa. Si es a lo que a los que les toca llevar a mi tía ese día a la clínica al tratamiento, la van a llevar, y ya después, cuando la dejen bien, se pelean todo lo que quieran, ¿no?
Ujú. Claro, claro. Eh eh eh, en ese caso, tú al a al ser esa esa líder que ellos mismos te dieron la batuta, hubo algo que esa situación compleja que estás mencionando, ¿no?, en el cuidado de tu tía, que m mencionas cómo entre ellos se peleaban, porque había puntos de vista distintos, pero, ¿hubo algún tema que friccionó, eh, que te, que hayas friccionado con alguien de tus primos?
Ujú. Ujú. No, con ninguno, porque yo siempre tuve claro cómo actúan, cómo son. Y obviamente si yo me ofrecí es, porque yo tenía la capacidad de no engancharme con ningunos, con ninguno de ellos. Y que obviamente yo estaba para ayudar, y y y sabía cómo eso lo los desbordaba, ¿no?
Claro, una una mediadora. Claro, y tú tú mediaste y con el criterio que tenías pudiste mirar. Pero, ¿algún otro ejemplo concreto en el cual tú? si quieres, puedes comentar de de algo mejor, fri friccionaste o ajá, okey.
Claro, claro. Cuando fallece mi tía cuando fallece mi tía, obviamente los 4, y yo también, los 5 quedamos sumamente desgastados.
Claro, totalmente.
¿No?, por tiempo, por emociones, por por muchas cosas. Entonces, yo agarré, y les dije: "Que en ese momento yo me desconectaba de esa situación. Que consideraba que era un error, que cualquiera de nosotros 5 tratara de recargarse en el otro, porque no estábamos fuertes ninguno de los 5".
Ningún ninguna de las 5 personas, así es.
Y que era la situación más natural después de lo que habíamos vivido. Entonces, que yo lo que sugería era que cada quien agarrara a sus amigos más cercanos, quienes pueden darles una buena contención, o mejor aún un terapeuta, un psicólogo, una psicóloga.
Claro, un un profesional, y de de de del área ahí que te pueda acompañar en el en el proceso.
Exactamente, para que realmente, porque el tratar de que entre nosotros encontrar comper comprensión, apoyo, fortaleza uno al otro. ¡No!, iba a ser caótico, ¿no? Entonces, les dije: "De mi parte necesito tiempo y distancia para volver a fortalecerme".
No no e no estaban listos no estaban listos para Claro, claro. Ujú. Así es, ¿y cómo lo tomaron lo eh, lo tus primos?
Eh, con me me dieron toda la razón, ¿no?, eh, respetaron mi decisión. No sé cómo lo hayan manejado ya entre ellos, ¿no? Eh, pero claro que pasó el tiempo y la distancia, ¿no? Y entonces teníamos
Ujú. Ujú. Y y y, ¿cómo reconectaste con ujú.
Sí, sí, sí, dime.
No, no y y y y cómo fue que bueno, ya ya, ya después del fallecimiento de tu tía y y y bien les mencionas: "¿Sabes qué? No estamos listos para ser una red de apoyo entre nosotros mismos, hay que buscar amigos o profesional". Y te distanciaste, ¿cómo fue que reconectaste con con cada uno de ellos? O o o, ¿cómo ha sido esa reconexión después de apartarse? Sobre todo, de haber pasado, pues, algo tan difícil, como fue, el cuidado de tu tía y, sobre todo, pues, la partida de ella, ¿cómo fue que reconectaste de u de de de de nuevo? Y, ¿qué hiciste? Y, co ¿qué fue lo que lo hizo funcionar de nuevo?
Ajá. Ajá. Claro. Okey. Eh, siempre hemos tenido un chat de los 5.
Ujú.
A raíz del tema de mi tía, yo sugerí hacer un nuevo grupo de chat, donde solamente íbamos a hablar de los temas relacionados con mi tía y que ahí íbamos a compartir los documentos importantes como los estudios, este, las recetas, etcétera, etcétera, para que cualquiera de los 5, tuviera acceso a esos documentos, ¿no? Eh, en el momento en que quizá hoy le tocó a fulano llevarla a consulta y requieren tal estudio, aquí está. Que t que todos tuviéramos el acceso a eso, ¿no? Exacto. Entonces, en el momento en que ya mi tía fallece, a los 2 días yo escribo en ese chat de mi tía, y les digo que yo ya prefiero salirme de ese chat, y que, voy a quedarme en el de familia, ¿no? Y les explico esto, que necesito tiempo, espacio, y lo que les sugiero a cada uno, ¿no?
Ah, ay, eh. El acceso, as así es. Así es. Ahí a la a la mano, así es. Ujú.
Entonces después de un mes, mes y medio, eh, yo escribí en el chat, que es de el que siempre hemos tenido como familia los hi.
Sí. El de la familia, el de la familia, así es.
Y entonces, les digo, que, eh, deseo de corazón que todos estén, bien que yo estoy mejor y que en el momento en que cada quien, eh, de forma individual o conjunta, se sienta mejor como para que nos reunamos a tomar un café o comer o cenar, eh, estoy disponible.
Estás tú abierta a la Perfe ¿Y q y y y quién los 4, eh, te respondieron, más o menos, le igual, o hubo quién se acercó primero? ¿O cómo?
Sí, sí, los 4 me respondieron de que me extrañaban, que también estaban pasando momentos muy duros, pero casi los 4 coincidieron en que, eh, les gustaría verme, ¿no? O sea, que me extrañaban y que querían abrazarme, ¿no? Entonces, yo les ofrecí que les podía hacer, su comida favorita en mi casa, y los esperaba a comer si querían eso, o si preferían, que nos reuniéramos en algún neutral, eh espacio, ¿no? Un ajá. Un lugar neutral, solo para un café, o dar una vuelta en el parque, lo que ellos quisieran. Claro, que todos quisieron su comida favorita.
Ujú. Sí, un punto neutral. Ujú. Así es. Ente eh, ente entonces, lo que lo lo que mencionas es que y recomiendas para reconectar un distanciamiento, ya sea por una pérdida de un familiar, o alguna rencilla, o temas de la vida, es tener la apertura, ¿no?, de conectarse, a decir: "Bueno, hey, aquí estoy, estoy abierto, mira, eh, después de tanto tiempo, te extraño y demás. Estoy listo, eh, nos vemos". Y pero pero
Ujú. Sí. Así es. Sí, y y y si observas, nunca les dije en el chat: "¿Cómo están?"
Sí, no no no no no le
O sea, porque, no, nunca les pregunté: "Hola, ¿cómo están?", o sea, fue: "Hola, espero que estén mejor".
Fue f fue directo.
O sea, lo que yo deseo.
Así es, que es. Claro, lo que lo que tú decías, y a lo me sí, a a así es. Y, pero, ¿y qué cosas evitarías?, ya ya dijiste uno, no les dijiste: "¿Cómo están?", tú les dijiste: "E espero que estén mejor", ¿y qué otra cosa evitarías hacer, eh, cuando uno quiere intentar volver a acercarse para no cortar la posibilidad de reconexión?" ¿Qué sí dices tú?, estas cosas no hagas, sobre todo porque a la mejor la persona, de entrada, aunque tú estés dispuesta, la otra persona, a lo mejor no lo está, pero, para evi
Para ellos. Mm. Ese es el punto, ese es el punto, por eso e
para evi para para evitar que no se cierre la puerta, ¿qué qué harías?, no, ah, okey, ¿qué qué otra cosa aparte no hay que presionar, estar abier bueno, ¿qué es lo que evitarías?, 3, 4 puntos que dijeras tú: "Esto hay que evitar sí o sí".
No hay que presionar. Eh, siempre, como te repito, depende el contexto, ¿no?, pero, en este contexto que te estoy compartiendo, que fue un tema, pues, muy delicado, muy desgastante, muy duro, muy fuerte, eh, tratar de invadirlos.
Claro, claro.
¿Sabes?, o sea
Pues, no no, o sea, no ser invasivo, entonces, para no in para para no incomodar.
No ser invasivos, no ser invasivos, pa o sea, si yo les desde la simple pregunta, ¿no? Si yo les hago la pregunta, ¿cómo están?, pues, es hasta como un poco fuera de lugar, porque seguramente están muy tristes, seguramente <chuckles> están siguen mal, siguen
Sí. Y pues, e e ellos podrían, este, contestar muy bien, pues, ¿cómo crees que estoy? Pues, ¡mal!, sí, a la mejor puede ser un una respuesta un po
¿Pues, cómo crees que estoy? ¿No?, pueden hasta ofenderse con la pregunta, ¿no? Entonces, yo por eso les dije: "Hola, buenas tardes, deseo de todo corazón que estén un poco mejor".
Claro, de desde luego. Ujú, entonces
¿No?, eh, ser como prudente, escoger bien las palabras. Tampoco les planteé: "Ay, vamos a vernos ya, este, hagamos una fiesta", este, no. Este, yo les hablé de mí. ¿No?, o sea, de yo estoy, eh, algo mejor, estoy disponible, si ustedes quieren, les planteé las posibilidades que como lo podíamos hacer.
Sí. Y a y ahí le deja y ahí le dejaste como se dice en en el argot coloquial, ya después de que le platicaste cómo estabas tú, también el deseo de ellos de que estén un poco mejor. Y ya les dejaste la pelota del en en la cancha de ellos, ¿no? Ahí están así
Claro, y dependiendo cómo respondan, ¿no? Pues, vas, eh hay personas que, por ejemplo, también pudieron decirme: "¿Sabes qué?, no te quiero ver. No estoy preparado". Este, tú dijiste: "Que tomáramos tiempo, qué sé yo. Qué bueno que tú estás mejor, pero yo no".
así es, entonces, te te te pueden decir y así es, o sea, no no no más. Sí. Sí, a a totalmente te puede responder, pero, y para la gente muy ocupada o tímida, si tú pudieras reco recomendar algo, demás, ¿qué gestos pequeños y realistas pueden lanzar como primera señal, sin que sea un gran esfuerzo para ellos? ¿Qué recomendación darías?
Ujú. Eso, abrirte un poco, ¿no? O sea, contactarlo, eh, de manera no invasiva. Por ejemplo, yo considero que actualmente las llamadas directas pueden ser invasivas.
Ujú, sí.
Entonces, es mejor un mensajito, o o ¡ajá!, o incluso, enviar un detalle, unas flores. Este, estoy pensando en ti, eh, ojalá nos veamos pronto. Eh, algo, depende siempre el contexto, ¿no?, pero, eso cuidar, no la invasión.
Un mensajito de te un WhatsApp Yo. Claro, desde Son muy buenos gestos, y se son muy buenos tips, se escuchan muy buenos tips. La la verdad, este, gracias por por compartir esta historia y las recomendaciones sencillas, te lo agradezco.
Al contrario, muchas gracias a ti, un placer.